อ๋อ เหมือนเรายังไม่ได้ ไม่ได้สะเด็ดน้ำจากไก่ที่เราล้างไว้ใช่ไหม?
ตอนนี้พ่นน้ำ ใช่ ใช่ค่ะ อันนั้นคือ คืออาจจะสะเด็ดแล้ว แต่ว่าอาจจะไม่ได้หมดอะค่ะ แบบมี มีนิด ๆ หน่อย ๆ อะค่ะ คือ คือเราก็คิดว่าคงไม่เป็นไรหรอก พอคราวเนี้ย พอเราเอาไก่อะใส่ลงไปอะ ด้วยความที่น้ำกับน้ำมันเขาไม่ถูกกันน่ะ มันก็เหมือนระเบิดขึ้นมา ตอนนี้
เออ อ๋อ อืม อืม อืม โอ้โฮ แล้วเป็นไงบ้างคะ ตอนนั้นโดนตรงไหนไป?
คือ คือ อ ก็คือตรงนั้น ตอนนั้นน่ะ ก็คือหลัก ๆ ที่รู้สึกอันแรกเลยก็คือเป็นที่มือค่ะ เพราะว่ามืออะใกล้หม้อ ใกล้หม้อที่ทอดอยู่ แล้วคราวเนี้ยมันก็ ด้วยความที่เหมือน เหมือนตอนที่เราทอดอะ ด้วยความที่เราเอาหน้ายื่นเข้าไปใกล้หม้อด้วยอะ เหมือนมันกระเด็นเข้าตาด้วยอะค่ะ
อือ โอ้โฮ อา อา ใช่เลย อืม อา โอ้โฮ เข้าตาเลยเหรอคะ? ตอนนั้น โอ้โฮ ก็ถือว่าแบบอันตรายเลยเนาะ
ใช่ ใช่ค่ะ เหมือน เหมือน เหมือนแบบ ใช่ค่ะ แต่คือเหมือนมัน เขาเรียกว่าอะไร เหมือนมันไม่ได้เป็น เหมือนมันไม่ได้เป็นหยดใหญ่อะค่ะ เหมือนเป็นแค่เหมือนเศษ ๆ อะค่ะ ใช่ ๆ เหมือนเป็นละออง อะไรประมาณนั้นน่ะค่ะ แล้วก็รู้สึกว่า อุ๊ย แสบตาไปแป๊ปหนึ่ง แล้วคราวนี้ก็เลยเรียก
อา เป็นสะเก็ดเล็ก ๆ อา อืม อืม โอ้โฮ แล้ว อา แล้วเราได้มีการแบบ อ่า ปฐมพยาบาลตอน ยังไงบ้างเหรอคะตอนนั้น?
ใช่ ใช่ค่ะ ตอนนั้นก็เลยเรียกแฟนค่ะ เรียกแฟนว่า "มาช่วยหน่อย แบบว่าน้ำมันกระเด็น" แล้วแฟนเขาก็ถามว่า "เป็นอะไร?" แล้วก็บอกว่า "น้ำมันกระเด็นเข้าตา" คือเราก็ไม่กล้าเดินไปเองอะค่ะ เพราะว่าด้วยความที่ตามันแสบ เราก็ไม่ ไม่ ลืมตาไม่ได้ แล้วก็ไม่กล้าเดินไป เพราะว่าไม่รู้จะชนอะไร แล้วอุบัติเหตุจะยิ่งใหญ่กว่านี้หรือเปล่า? อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม อืม ค่ะ อืม อือฮึ ใช่เลย อืม มันอาจจะแบบเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนจากการที่เราปิดดตาอยู่ แล้วเดินไปชนกับอะไรข้าง ๆ แทนเนาะ ดิ โอ้โฮ ก็ถือว่าเป็นวิธีที่ค่อนข้างดีเลยเนาะ เวลาที่เกิดอุบัติเหตุอะไรก็เรียกคนให้มาช่วยเราดีกว่า
ใช่ ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ ก็เลยเรียก เรียก เรียกคุณแฟนอะค่ะมา มาช่วย เหมือนพาไป แล้วแฟนเขาก็เหมือนแบบ เหมือนคอยดูอะค่ะ เหมือนล้างให้ เหมือนดูตรงอื่นว่ามีแผลอะไรตรงไหนหรือเปล่า แล้วก็เหมือน เหมือน ด้วยความที่ จะบอกว่าพื้นฐานแล้วเป็นคนซุ่มซ่ามพอสมควรอะค่ะ ที่บ้านเนี่ยมียาที่สำหรับในการทาพวกแผล เขาเรียกว่าอะไร แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่
อืม อา อา อืม ค่ะ อา เออ รอยไหม้ อา โอ้โฮ แบบโดยเฉพาะไปเลย อืม ก็ถือว่าแบบ
ใช่ค่ะ ก็เลย ก็เลยเอามาทา ทาปฐมพยาบาลตอนนั้น
อืม